Bah, écoute, heu, quand j'étais petit, j'ai moi c'était simple, j'avais j'avais le Blackberry, tu sais à l'époque, heu, heu, j'étais, heu, t enfin, j'étais tout heureux, on allait je me souviens, on laissait même le téléphone avec mes potes à la maison, on all on se voyait beaucoup plus, heu, on allait, heu, tu sais, au square pour faire un peu de foot, heu, on allait, heu, au canal de l'Ourq courir un petit peu, enfin on faisait plein de bêtises, heu, heu, voilà, sans sans forcément les téléphones. Alors que maintenant effectivement, je le vois ça avec mon petit frère, mon petit frère, il s'est il a plein d'amis mais fictifs, tu sais? Avec, heu, heu, les Fortnite, heu, les Call of Duty et en fait, il a des potes, il me dit: «Heu, ah heu, tiens, heu, je vais, heu, je vais jouer, heu, je vais avec mes potes». Je lui dis: «Ah bah, écoute prends oublie pas tes clés». Et à un moment donné, tu sais, je lui sors ça, heu, <chuckles> moi je lui sors ça comme ça et il me dit: «Comment ça "prend pas tes clés"?» Bah, je lui dis: «Bah, heu, je sais pas, tu si tu sors, prend tes cl enfin oublie pas les clés parce que moi je vais partir». <chuckles> Et il me dit: «Bah, non, heu, je vais là-haut, sur l'ordi». <chuckles> J'ai fait: «Ah OK». <laughs>
Mouais. Mmh mh, oui. Oui. Mmh mh. N ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais. Et oui. <laughs> <chuckles> N ouais. <laughs> Oui, tu as un vieux réflexe, quoi. Ouais. <chuckles> <laughs> Ouais, c'est une autre, heu, une autre façon de voir les amitiés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui vivent ça à travers le virtuel. Et et du coup, ouais, ton petit frère, heu, lui, c'est hors de question de se déconnecter? Est-ce que, tu t tu vois, heu, même sans lui conseiller de complètement arrêter comme tu as pu le faire, heu, est-ce que quand même tu le préviens, heu, tu le mets en garde des, mmh, des effets qui peuvent être néfastes, heu, sur la santé mentale?
Alors, je vais te dire mieux, c'est «on», heu, c'est on le met en garde, parce que ma mère elle déte alors ma mère c'est quelqu'un qui est anti téléphone, elle déteste les téléphones. C'est pour ça que d'ailleurs que mon 1er téléphone, mon 1er Blackberry, je l'ai eu j'ai à 12 ans, et mon 1er, heu, smartphone, tu sais, avec, heu, je me souviens, c'était un pre les 1ers Samsung tactiles, il me semble que je les ai eus j'avais, heu, 16, ouais, sei 15 15 15 ou 16 ans à peu près, mon 1er téléphone. Donc heu, voilà, c'est ça. Alors que mon frère, lui, il a eu son 1er téléphone à 10 ans, quoi. Donc heu, forcément on essaye quand même de de de de faire de la prévention. Après, mon frère, lui, ce qui est bien, c'est qu'il a les 2. Il a, en même temps, il joue beaucoup sur les réseaux avec, heu, Fortnite, et cetera, mais il va aussi beaucoup faire, heu, heu, du comment on appelle ça? Du tro de la trottinette ou du roller freestyle, je sais plus comment il appelle ça, mais du coup il sort quand même pas mal.
Ouais. D'accord. Mmh mh. Mouais, donc c'est assez tard, quoi. Mouais. N oui, c'est pas la même. Mmh. D'accord. OK, d'accord, bon, bah et ouais ça va, il y a il y a une alternance en tout cas. Et hem, qu'est-ce que tu donnerais comme conseils pour des personnes qui arriveraient pas forcément à faire ce que tu as fait, tu vois, heu? Tout supprimer, mettre le téléphone dans une boîte. Des personnes qui auraient juste envie de de de s'accorder une pause de tout ça en fin de journée? C'est quoi le plus simple à ton avis, heu, qu'est ce qu'il y a de mieux à faire?